Das heißt, du findest es faszinierend, äh, einfach
Mhm.
cool zu sein, äh, dich n in diesen Charakter reinzuversetzen.
Genau, sich einfach in diesen Charakter reinzuversetzen, äh, sich mit anderen Gleichgesinnten, die halt auch Character aus vielleicht denselben Anime, dieselbe Serie oder so, äh, cosplayen, zu treffen und, ja, da gibt's halt tatsächlich vieles, was man machen kann, und es gibt eigentlich keine Grenzen so in der Art. Also, was was heißt keine Grenzen? Es ist es gibt halt unendlich Möglichkeit, was man halt cosplayen kann, so gesehen.
Ja. Ja, ja. Mhm. Genau, ja. Äh, vielleicht noch 'ne weitere Frage. Wie machst du denn deine Cosplays? Also, es gibt ja die Variante, in der man sich ein Kostüm online kauft, und es gibt, äh, die Wahnsinnigen, die sich dann jeden Quadratzentimeter selbst zusammenbauen mit irgendwie 10 3D-Druckern.
Mhm. Klar. Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. Ähm, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es will es kommt tatsächlich auf das Cosplay an. Also, du kannst online mehrere Arten von den jeweiligen Cosplays bestellen. Du kannst günstige Arten bestellen, welche, die okay sind, als auch sehr gute. Ähm, bei mir ist es tatsächlich eher so, dass ich so mittlere beziehungsweise sehr gute meistens bestelle und dann tatsächlich, äh, so selber noch mal 'n bisschen dran werkle, tei heißt 'n paar Details mit dran hinzufüge, oder wenn ich so Schwerter dafür haben müsste, dass ich die mit meiner Freundin zusammen, ähm, selber mache halt ch im Prinzip als, äh, Edition dazu. Sie, äh, im anderen Fall ist eher so, äh, keine Ahnung, der kannst du 'n Stück Stoff geben und die bastelt dir daraus keine Ahnung was. Äh, das ist komplett Tag und Nacht-Gegenteil. Ja.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ha, okay, sehr cool. Ja. <chuckles> Handwerklich begabt. Ah, dann ist das dann ist doch gut, dass ihr euch ch äh, so gefunden habt, äh, und ihr euch so ergänzen könnt. Äh
Mhm. Ja, definitiv. <snorts>
Wie, äh, w we weiter aus Neugier, wie macht ihr diese Schwerter denn? Äh, macht ihr die aus Holz, Schaumstoff?
Hm, das ist auch sehr unterschiedlich. Also, du kannst die natürlich aus, äh, Holz machen, ähm, aber meist ist es dann so, dass du die aus so Foam, nennt sich das, machst. Also, das ist im Prinzip wie Schaumstoff so gesehen, ne, und dann musst du das halt alles erst mal richtig zusammenschneiden, zusammenkleben und, äh, ja, richtig in die Form bringen, richtig schleifen und dann natürlich auch noch anmalen, verzieren und was weiß ich nicht alles und das das ist alles 'n bisschen Aufwand. <laughs>
Okay. Mhm. Ja, ja. Okay. Also, so was Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, geht dann in Richtung Lab äh, Beschaffenheit. Ja, okay.
Kann man schon so fast sagen. Genau. Mhm. Wobei ich mit Lab tatsächlich also ich, äh, ich finde es faszinierend, muss ich sagen, aber mit Lab selber hatte ich tatsächlich noch nie was am Hut, muss ich sagen.
Mhm. Okay, ich, hm, habe es auch immer nur von außen betrachtet, aber, äh, ich, äh, fürchte, ich muss los. Danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Es war sehr informativ. Ja, tschau.
Mhm. Ja. Hat mich super gefreut. <snorts> Tschau, tschau.

Dann würdest du sagen, dass League die tragische Inspiration für dein Gamer Hobby ist?
Zurzeit tatsächlich ja, weil ich dann doch endlich mal wie äh, so extrem gute Spiele halt herausfinde und mir herauspicken kann. Habe zum Beispiel jetzt jahrelang hier Cyberpunk nie gespielt gehabt, The Witcher 3 nie gespielt gehabt, ähm, und dann habe ich halt mit solchen Spielen angefangen und merke halt so
Mhm. Mhm. Ah, okay, ja. Habe ich auch beide auf der Platte.
„Ah, okay.“ <laughs> Und habe
Ja, äh, Witcher 3 habe ich vor Jahren mal durchgespielt. Ähm, ich habe es alleine nie spielen können, aber ich hatte zu der Zeit, äh, eine Partnerin, die mir gerne beim Spielen zugeschaut hat und dann hat sich das angeboten.
Mhm. Okay. Hm. Ach so, ja du, warum nicht?
Genau, äh, ja, und Cyberpunk habe ich auch nie wirklich viel gespielt, aber ich habe es mal in 'nem Sale geholt und dann eben so reingespielt, ähm
Mhm. Mhm. Genau.
Ja. Aber das ist doch dann gibt es doch immerhin ein bisschen oder sogar reichlich Überschneidungen, würde ich behaupten. Auch wenn ich eher so im Solo, äh, Roleplaying Bereich unterwegs bin, sowas wie Baldur's Gate, Skyrim.
Mhm, genau. Ja, ich aber ja, mhm, d da wäre dann auch mal direkt meine Frage, ob du zum Beispiel auch Claire Obscur spielst und so was alles. <laughs> Noch nicht? <laughs>
Ja. Äh, noch nicht. Ich, ähm ich bin grade ein bisschen zu sehr armer Student, um mir, äh, Vollpreistitel einfach so zu kaufen. G Genau, ich ich ich warte auf den nächsten Sale, aber bis, äh, dann werde gibt's 'ne gute Chance, dass ich das mal anspiele, ähm genau. Gerade ist es, äh spiele ich einen weiteren Baldur's Gate 3 Run mit einem amerikanischen Freund, was unschön für meinen Schlafrhythmus ist aber na ja. <chuckles>
Ah, okay. Ja, stimmt, 50 € sind dann doch noch 'n bisschen, äh, happig. <laughs> Mhm. Kann ich nur empfehlen, ist super. <chuckles> Ah. Mhm. Okay. <chuckles> Kannst du's denn empfehlen? Also, ich habe das tatsächlich durch die Family-Bibliothek in Steam, aber ich habe es tatsächlich nie angefasst, muss ich sagen.
Ja, ähm Es kommt 'n bisschen drauf an, was du beim Spielen magst. Es sind geniale Geschichten dabei und genial geschriebene Charaktere, aber es ist jetzt nicht so Action-getrieben. Also, es ist halt eben 'n rundenbasierter Kampfstil.
Mhm. Mhm. Ja, damit habe ich kein Problem. <chuckles>
Okay, aber genau, äh, wenn du, äh wenn du Spiele durchaus für die Geschichte spielst, dann würde ich es sehr, sehr empfehlen.
Mhm.